Ano ang ibig sabihin sa inyo ng utang na loob?
Ayan siguro kapag naririnig ko talaga yung utang na loob ang unang pumapasok sa isip ko na parang ano, eh, kumbaga, ah, hindi po, hindi po siya pera, hindi siya materyal parang alam niyo na yung parang na-build na nila yung relasyon kasi parang para nga sa akin ano siya, eh, parang pasasalamat na siguro nangyari nung nahihirapan tapos nakakuha ng kabutihan, 'di ba, mula sa ibang tao kaso ayon parang hindi siya talaga basta-basta utang na, na kayang bayaran. So, parang ano siya talaga parang tanim ng kabutihan ganon, so ayun parang pag sinabing utang na loob parang required di naman required pero mas maganda na parang, um, nababalik natin ng kabutihan din kumbaga, ayan.
Mhm. Mhm. Hmm, kung sabagay 'no? Yung utang na loob kasi napakasensitibong ano talaga 'yan lalo na sa ano 'no sa tao kasi minsan puwede nilang isumbat sa'yo 'yan, yung utang na loob. Halimbawa kung mayro'n sila naitulong sa 'yo ganyan 'di ba parang usually common 'yan sa family talaga, eh. Pero, ah, maaari ka bang magbahagi ng isang kuwento kung saan ay ikaw ay nakapagbigay ng utang na loob or nagkaroon ka ng utang na loob do'n sa isang tao. Papaano mo ba siya kahit papaano nasuklian or binawi?
Mhm. Ayan. Siguro ang unang pumasok sa isip ko no'n nung college kasi ako parang, may prof po ako na talagang sobrang bait, as in. Hindi lang siya talagang nagtuturo pero talagang tinutulungan niya kaming makahanap ng, uhm, ng internship. Tapos, naglalaan po siya ng oras talaga kapag remedial. Pero ano na po siya, eh, kumbaga pa-retire na din. Matanda na po siyang babae. So ayun, talagang, ah, ang galing lang kasi kumbaga lalo na sa mga ganitong panahon parang makikita natin 'yung iba, 'no, na talagang pagod na talagang, uhm, nagtatrabaho na lang din talaga. Pero dito ko sa kanya naramdaman na nando'n talaga 'yung passion. Alam n'yo po yon, 'yung parang, uhm, kahit na bumabagsak kami or talagang kahit hindi namin alam, talagang tinatiyagaan niya na tulungan kami, lalo na po sa mga, sa mga requirements. Tapos ayun kasi, alam niya din siguro na minsan nahihiya kaming magtanong so, siya na po 'yung nangangamusta din. So, okey naman talagang, uhm, do'n ko po talaga naramdaman kasi feeling ko 'yung 'yung ano ko kasi 'yung degree ko talaga sobrang hirap. So, parang do'n ko naramdaman na siguro kung hindi saka sa tiyaga niya din, talagang matagal ko na din sinukuan. So, ayun bitbit ko si siguro hanggang ngayon kung nasaan man ako. Nagtatrabaho ako ngayon ng ganito dahil dahil nga sa utang na loob na yon. Hin kaso ayun nga po minsan binibisita din. Malapit lang kasi yung bahay niya sa school so, ayun kung bumibisita sa school, talagang dinadalhan din namin siya ng mga pasalubong kapag, uhm, nagkikita-kita kaming magkakaibigan, magkakaklase. So ayun, ah, maganda po siyang experience. Maganda siyang, ah, parang, uhm, binabalik-tanaw kumbaga. Kasi para sa'kin, hindi po siya ano, eh, hindi siya talaga required gawin din. Kumbaga kung ano 'yung tinuro mo talaga minsan sa sa classroom, yon na yon para sa ibang mga guro. Pero 'yung gagawin mo pa 'yung mag-e-effort ka pa outside do'n tapos talagang, uhm, nakikita mo na din 'yung intensyon. Grabe! Kumbaga ibang ibang klase po 'yon.
Mhm. Totoo yan. Mm. Hmm. Oo. Hmm. Totoo nga naman 'no, sabagay nakaka-relate ako sa sinabi mo, eh. Mayro'n din akong parang isang prof nung college ako na kung saan marami naman akong naging prof, pero parang bukod tangi lang din yung prof na 'yon na kasi hindi lang sa pag-aaral yung focus kundi sa kaligtasan din namin 'di ba? Parang alam mo yung mental health namin kahit papa'no napapangalagaan kasi, ah, kapag halimbawa mayro'n na-i-stress sa'min parang minsan tinatanong niya kung, "ayos lang ba ikaw" ganyan, kung baka baka mayro'n siyang puwedeng maitulong, alam mo 'yon? Yung mga gano'n, ah, yung mga simpleng bagay na 'yon parang tatatak 'yon sa memorya ng isang tao, eh, parang utang na loob mo rin talaga 'yon na, 'yon nga hindi talaga obligated pero kusa, eh, kusa mong nararamdaman sa sarili mo na mayro'n akong utang na loob dito sa taong 'to kasi itong taong 'to na 'to, ito yung nakatulong sa'kin para magtagumpay ako, matapos ko yung course ko 'no. So, naka-relate ako do'n sa sinabi mo, pero sa palagay mo ba kailan ba nagiging mabigat o mahirap tuparin yung isang utang na loob?
Mm. Tama, oo. Mm. Ayan, minsan po kasi talagang ano, eh, may mga ganon talaga kumbaga, uhm, dalawang coin, dalawang side siya ng coin minsan talagang puwede siyang gamitin sa sa mabigat na perspective lalo na kapag siguro naging instrumento ito para, uhm, isumbat o kumbaga kron kontrolin tayo sa pagpaparamdam siguro na, yon nga may obligasyon tayo na hindi gagawin mo gawin mo 'to kasi may utang na loob ka sa'kin 'di ba? May mga gano'n minsan talaga, eh. So ayun, hindi ko pa naman siya nararanasan pero talagang ano normal siya, alam kung normal siya, madaming gumagawa kumbaga may mga pagkakataon na, siguro ano siya nalalag level ilagay natin siya sa perspective ng mga kamag-anak 'di ba, minsan kapag, uhm, tinulungan natin yung isang kamag-anak parang maliit na bagay lang naman pero parang alam n'yo po yon parang paulit-ulit niyang binabanggit sa tuwing may desisyon akong ginagawa. Alam mo yon na parang, uhm, kahit gusto kong magkaro'n ng sariling direksyon o kumbaga gusto ng iba na talagang, uhm, gawin 'to para sa kanila parang hindi niya kayang gawin kasi laging may sinasabi na, "hindi kung di mo kung hindi dahil sa'kin hindi mo maaabot 'yan", so parang, yon po parang, ah, iginigitgit or parang, ah, ipinapaalala sa kan sa sa kanila yung ganitong tulong. So, yon yung mahirap kasi parang, ah, hum gubum nagbigay ka ng tulong pero do'n pa lang, eh, nanghihingi ka pala ng kapalit 'di ba, so, dapat mabago po yung ganong, ah, per perspective.
Oo. Mhm. Totoo 'yan. Hay naku. Likas na likas 'yon, 'yong gano'n 'no? 'Yong 'pag tumulong sila hindi mo naman pala bukal sa loob nila 'yong pagtulong, 'no? Parang gagamitin nila 'yon against sa'yo 'pag pinakinabangan mo 'yong tulong na 'yon. Parang isusumbat nila bandang huli sa'yo. Parang hindi naman talaga pagtulong 'yong tawag do'n eh, 'no? Kasi parang, ah, alam mo in the first place na kailangan niya ng tulong, ngayon 'yong pag-offer mo pala, hindi pala 'yong ah, hindi pala 'yon tulong talaga na walang hinihinging kapalit, 'di ba? Mahirap nga naman 'yong gano'n. Pero kapag may mga gano'ng instances na na-encounter mo o kaya 'yong mga kaibigan mo naka-encounter ng gano'n, sa papaanong paraan mo dinidisiplina or ipinapa, ah, alala sa kanila na normal lang 'yon? At ano ba 'yong mga nakakatulong na hakbang kahit papano para maibsan nila at maiwasan nila 'yong gano'ng klase ng ano, ah, pag-uugali ng mga kapamilya nila or mga kakilala nila na nanunumbat?
Oo. Siguro po talagang maglagay ng ano, ah, maglagay ng boundary 'no, sa loob kahit sa loob ng pamilya. Kasi hindi naman porket may boundary tayo eh, wala na tayong malasakit sa kanila. Siguro, ah, pagpapakita din natin 'yon ng respeto sa kanila pero at the same time, respeto din natin sa sarili natin. Tsaka 'yong relasyon kasi kaysa naman talagang, ah, magkasamaan ng loob dahil sa ganitong bagay, 'di ba? Pero ayan sobrang hirap niya mahirap madali lang po talagang sabihin pero hindi ko ma-imagine kung pa'no siya gagawin, 'di ba, lalo na kung sobrang close, 'di ba? Pero 'yon eh, kumbaga ah, kung may natututunan man tayo habang lumalaki eh, 'yon 'yong ah, tumayo tayo sa sarili natin namang mga paa, 'di ba? Hindi naman madali talaga na, um, na mag na manghingi manghingi ng tulong in the first place. So kapag ken kapag naka-receive tayo ng tulong, talagang alam natin na bukal 'yon. Pero sana huwag po natin gawin siyang paraan para kontrolin 'yong mga nabigyan natin ng tulong. Kasi kaya nga sila nanghingi ng tulong dati no'n eh, kasi talagang ah, walang-wala na kumbaga kumbaga nangangailangan, tapos biglang gagamitin pa natin 'yon against sa kanila, so mahirap naman. So ayun po talagang, ah, pag-i ilagay lang natin lagi 'yong pagmamalasakit pero, ah, lagyan din natin ng boundary na hindi po mako-compromise 'yong sarili natin. Tapos hindi po siya magiging problema, tapos hindi tayo 'yong mahihirapan. Lalo na pagdating sa peace of mind. Mahirap po 'yon eh.
Mhm. Mm. Oo. Ba? Mhm, sabagay tama 'no. May mga tumutulong kasi na alam mo 'yon, parang masama 'yong loob nila na tumutulong sila pero still tumutulong sila, 'di ba? Parang in the end naman alam naman nila sa sarili nila na may isusumbat din nila na 'yong naitulong nila do'n sa tao. Dapat in the first place sila na lang din 'yong matutong humindi, 'di ba, ng sa gano'n hindi na lang din lumalaki 'yong issue. Kasi may mga gano'ng tao akong kakilala na kung saan alam mo 'yon, hindi ayaw nilang tumulong pero dahil nahihiya lang sila, napipilitan silang tumulong tapos in the end puwede nilang isumbat 'di ba. 'Yon ang mahirap eh, dapat kung gano'n ah, matuto na lang din silang humindi do'n sa mga pagkakataon na 'yon ng sa gano'n hindi na lang din nagiging kawawa 'yong tinulungan. Kasi mahirap 'yong gano'n eh. 'Yong utang na loob sa kulturang Pilipino talaga napaka-broad niyan, eh. Pero eto kaya, sa tingin mo kaya, sa ano'ng paraan nakakatulong o kaya naman minsan nakakasagabal 'yong utang na loob sa lipunan?
Mm. Ayun. Oo. Siguro ngayon malaking tulong po siya kung talagang gagamitin sh natin siya as inspirasyon. Halimbawa, 'yon nga kagaya no'ng naramdaman natin kanina sa mga guro natin 'di ba? So, mas na-motivate pa tayo mas na-inspire pa tayo na hindi man natin maibalik sa, sa kanila fully pero maging gano'n din tayo sa ibang tao, 'di ba? So parang ginagawa natin siya nang walang kapalit. Talagang gusto lang natin magpakita ng kindness, kasi alam natin na mabigat na 'yong buhay. Tapos talagang ah, 'yong mga ganitong pagpapakita ng kindness eh, hindi naman ka makakain 'yong oras natin o 'yong enerhiya natin sobrang normal lang sobrang natural lang. Pero kung gagamitin naman po siya sa, sa parang masamang Uhm, uhm, side 'no lalo na sa Pilip sa, sa ano natin ngayon siguro tingnan natin 'yong social media. Kasi, alam niyo po minsan ay 'yong mga pino-post natin diyan, 'di ba, lalo na kapag nilagay natin sa public puwede talagang ano, puwedeng gamitin laban sa atin. So ayun kapag talagang tumulong tayo, tapos minsan may nagawa 'yong 'yong mga taong tinulungan natin na hindi mabuti 'yong mga 'yong mga comments na po, 'yong mga tao nang nakakita sila na 'yong parang maghuhusga. Hindi kahit hindi mismo sa'tin kahit sa atin okey lang 'di ba. Pero ayon talagang ah, mafe-feed kasi 'yong ano eh, 'yong mgam mga utak ng gantong mga tao na laging may kapalit dapat 'di ba? So ayun parang tingnan lang natin siya ah as a wake-up call na, sa mundo natin ngayon na laging pabago-bago talagang mabilis. Hindi po natin kailangan ah, i-public kumbaga 'yong tulong. So, ayun parang minsan nasa puso na lang din talaga, sa mga maliliit na bagay hindi naman tayo content creators na sobrang yaman na kailangan mag-pack ng relief goods, 'di ba kapag may bagyo. Minsan 'yong tamang donation lang hanggang sa makakaya natin. 'Yong kaya lang ha, hindi 'yong talagang pipilitin natin, tapos tayo naman 'yong mahihirapan, o 'yong kaya lang po, eh, pagpapakita na 'yon ng malasakit. So, ayun lang.
Sabagay. Mhm. Mhm. Mhm. Totoo. Mhm. Yes. Mhm, totoo napakasimple na kahit papaano 'di ba hindi na masyadong lalaki 'yong issue, 'no. Kasi lalo na laganap talaga 'yong utang na loob lalo na sa mga Pilipino. Ah, partikular na lang talaga sa mga pamilya, ewan ko ba bakit gano'n? Pero sa panahon ngayon, nagbabago ba 'yong kahulugan ng utang na loob para naman sa mga kabataan?
Oo. Ayan nagbabago na rin po yung ano, eh, yung pananaw. Parang kung ngayon mas marami na po yung, ah, marunong magsabi ng salamat. Pero alam niyo po 'yon, parang binabawi nila. Parang ina-acknowledge nila yung tulong, pero, ah, pinapakita din nila na, um, hindi, hindi na nila minsan kailangan ng tulong. Pero okey na po 'yon, eh, kaysa talagang i-reject mo tapos hindi ka pa magpasalamat. So, nakikita ko siya karamihan na lalo na kapag sa mga video, sa mga live streams, 'di ba? Parang nagla-live sila, so tapos may binigay na regalo, or may binigay na ano. Sinasabi nila salamat, pero hindi naman kailangan, ah, magbigay kumbaga okey na silang napapasaya nila tayo. So, ayun, 'yon, yung mga talagang binibigay ng iba na talagang hindi sila nanghihingi ng kapalit. Kasi totoo naman, eh, minsan yung sa yung pagpapasalamat sobrang ano na, sobrang enough na, 'di ba? So ayun, okey na do'n na makita na mabuting tao tayo na okey naman tayo. Tsaka mahalaga po talaga na lagi nating ipo-promote yung halaga ng kabutihan ng iba kasi hindi naman siya laging ano, eh, kumbaga two-way na laging, ah, mabait tayo tapos dapat mabait din sila sa'tin. So gano'n, siguro nagpa nanghingi na tayo ng utang na loob, 'di ba? So, talagang minsan dapat handa po tayo na magbigay lang ng walang hinihingi, walang utang, kumbaga.
Oo. Hmm. Yes. Mhm. Mm, tama, 'no, kumbaga mas simple ano, 'tsaka alam mo 'yon hindi na lalaki yung issue pa kasi, 'di ba, sa kabataan ngayon nagbabago na talaga yung konsepto ng utang na loob yung simpleng pasasalamat nga naman talaga, eh, malaking bagay, 'no, na malaking tulong na na puwede mong ma-appreciate talaga. Hindi kagaya nung sa mga lumang henerasyon kasi parang iba yung konsepto nila ng pag-unawa pagdating sa utang na loob na puwede nilang gamitin ag sa tao na tumulong or natulungan, di ba? Pero sa tingin mo ba dahil diyan sa halo-halong pananaw at, ah, kahulugan, ah, may hangganan ba ang utang na loob? Kailan ba dapat ito matapos kung sakaling mayro'n man?
Mm. Ayun ang ganda naman no'n siguro ano, eh, kung kung titingnan natin siya sa magandang paraan yung kagaya ng nabanggit natin nung una, talagang ano hindi siya, hindi siya kumbaga, uhm, hadlang para sa atin kumbaga mas kumbaga titingnan natin siya na unlimited na tulay na hindi naman kailangan laging may gumawa ng mabuti sa atin para maging mabuti din tayo sa iba, 'di ba? Pero yung kung gagamitin naman natin siya sa kasamaan sana tumigil na po. Kumbaga, ah, huwag na natin i-pressure yung taong nanghingi ng tulong sa atin o kumbaga i-guilt trip pa sila kasi too much na parang madami na silang dinadala para makisali pa tayo, eh, paano pa natin masasabi na na tinulungan natin kung talagang i kukunin din natin, 'di ba? Sisingilin din natin sa ibang paraan yung tulong na binigay natin.
Mhm. Sabagay. Hmm. Hmm. Yes, in short huwag naman sanang gano'n, 'no? Pero ayun, maraming maraming salamat sa mga nai-bahagi mo.
Oo. Maraming salamat din po, hanggang sa muli.